คิดว่ามันช่วยนะคะ เพราะจริง ๆ การออกกำลังกายมันเป็นการแบบหลั่งสารโดยที่เราแบบไม่รู้ตัว อะไรอย่างเงี้ย เราเลยคิดว่า เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเครียดอะไรง่าย ๆ แล้วก็มันเป็นเหมือนการได้ออกกำลังกาย ได้แอ็กทิฟ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบ อา ตั่ง อ่า เขาเรียกว่าไงฮอร์โมน หรืออะไรต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ค่อยสวิงเท่าไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม อ อืม
อืม อืม ค่ะ เดี๋ยวนะ พูดถึงฮอร์โมนสวิง ตัวเองยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องฮอร์โมนสวิงนะ
อาจจะเป็นแค่ช่วงแบบเวลาใกล้แบบเป็นประจำเดือน หรืออะไรอย่างงี้ค่ะ <chuckles>
<laughs> อ อ๋อ อ๋อ ค่ะ ๆ เออ เข้าใจได้ เข้าใจได้
เออ จะเป็นสวิงแบบ อันนี้จะไม่ใช่สวิงแบบ Aggressive นะคะ อันนี้จะเป็นสวิงแบบเศร้าอะ เป็นแบบ เออ อ ใช่อันนี้ จะเป็นสวิงเศร้าค่ะ จะเป็นแบบว่า เพื่อนคนอื่นดูเหมือน เห็น เห็น เวลา หรือว่าเพื่อน นี่จะมีเพื่อนผู้ชายเยอะ แล้วเขาชอบมาถามใช่ไหมคะ คือแฟนเขาจะแบบเป็นโมโห อะไรอย่างงี้ อะไรอย่างงี้ใช่ไหม นี่จะเป็นแนวเศร้าแบบประมาณว่า "เราคงไม่ดีพอสำหรับเธอหรอก" อะไรอย่างเงี้ย จะเป็นแนว ๆ นี้ค่ะ ไม่รู้ เป็นอะไรเหมือนกัน <chuckles>
เหรอ? อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ ๆ <laughs> <laughs> อ้อ เออ มันก็จะมีแบบแปลก ๆ ไปเนาะคะ แต่ทางนี้ ทางนี้ ถ้า ถ้าเกิด ถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาแบบนั้น อ้อ ใช่ ๆ ออกกำลังกายช่วยเรื่องแบบนี้ด้วยนะคะ ช่วยเรื่อง ช่วยเรื่องการมี มีประจำเดือนของผู้หญิงด้วยเนาะ คือมัน มันจะมาสม่ำเสมอและเป็นปกติมาก ๆ เออ แต่ทาง ทางนี้จะไม่ค่อยมีอารมณ์แบบนั้นน่ะค่ะ จะ จะชอบ ถ้ารู้สึกว่า พอ พอจะมีประจำเดือน จะชอบทานของหวาน
เออ เออ ใช่ ๆ ค่ะ อืม ๆ ใช่ ๆ ๆ อืม อืม ๆ อืม อ๋อ
อา จากที่ทานของหวานอยู่แล้วอะนะคะ ก็หวานขึ้นเป็นดับเบิล อืม ใช่ ใช่ ๆ พอมาก็คือ ก็ทานปกติเลย ทางนี้ก็ไม่ได้ ไม่ได้ต้องการเพิ่มขนาดนั้นแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ อืม อย่างงั้น
ค่ะ อ๋อ โอเค แล้วพอมาปุ๊บ ก็จะไม่อยากอะไรแล้ว หรือเปล่าคะ? อ้อ เหมือนกันเลย อืม อืม อ ก็อาจจะคล้าย ๆ ทางนี้เหมือนกัน เพราะว่าทางนี้ ก็เหมือนตอนแรกจะอยากเป็นพวกแบบ ปกติจะไม่ค่อยกินพวกของเค็ม ของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอใกล้ ๆ เป็นจะมีความแบบอยากทานของที่มันเป็นรสชูรสอะค่ะ ของเค็ม ๆ ส้มตำ หรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วพอมาปุ๊บ ก็จะไม่ค่อยกิน จะไม่กินอะไรเลย เป็นแบบนั้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ ฮ อืม
อืม อืม อืม เออ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วเมื่อกี้บอกว่า เอ่อ เคยออกกำลังกายอยู่ช่วงหนึ่ง แล้วก็ไม่ได้ออกแล้วเหรอคะ?